Mah, io in realtà, sì, nel senso che, vabbè, io sono una che reprime molto i sentimenti quindi, vabbè, io quando ho mesto a scriverci non pensavo che ci saremmo effettivamente messi insie pensavo fosse una cosa "estiva", mhmm, tra virgolette, una
Okay. Okay. <chuckles> Vabbè, ma magari, sì, anche te non pensavi cioè, non ci hai dato tanto peso allo scrivergli.
Certo. No, no, ho detto: "Vabbè, tanto no non ci vedremo mai più." Poi invece, vabbè, tra una cosa e l'altra ci siam rivisti, è andata bene, solo che anche quando ci eravamo messi insieme io, non lo so, cer continuavo a a reprimere. Sì, sì, ma perché avevo paura. Avevo paura, poi boh.
Sì. Mh-mh. Eri un po' chiusa. Okay. Sì, sì, se hai avuto brutte relazioni ci sta.
Esattamente. Poi invece c'è stato proprio un momento in cui ho capito che ero innamorata, <clicks tongue> ovvero 1 settimana in cui non non ci siamo potuti vedere ne weekend, perché comunque io e lui ci vediamo sempre. Era capitata questa settimana
Mh-mh. Okay. Mh, ma quanto quanto tempo è passato prima che vi siete visti per la prima volta dal vivo?